<chuckles> ชะมด โอ๊ย รู้ จักค่ะ รู้ จักค่ะ
น้องรู้จักเนาะ รู้จักชะมดไหมคะ? ไอ้ที่มันน่ารัก ก็ไอ้ มัน เออ นั่นน่ะค่ะ มันยืนอยู่ข้างหลังตรงต้นไม้ เขาเกาะอยู่ เออ มันคือชะมด เรานี่ยืนตัวแข็ง ตัวสั่นหมดแล้วนะ เพราะน้ำก็เย็นมาก ไม่กล้า ไปไหนเลย ไม่กล้ากระดุกกระดิกเลย ทุก ค ทุกคนบอกว่า "อยู่นิ่ง ๆ อยู่นิ่ง ๆ" เราก็อยู่นิ่ง ๆ อืม ตกใจมากตอนนั้นค่ะ ใช่ แล้วพอหันไปแล้วบอกมันเป็นชะมด ขู่ว่า แบบขู่ เราคือแบบโล่งใจ แบบเห็นเลยว่านั่นเราถอนหายใจแบบโล่งสุด ๆ เลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็กลายเป็นเรื่องตลกที่เอามาเล่ากันจนถึงทุกวันนี้ อา ว่าเนี่ยแยกแยะไม่ออก เสือกับ ชะมด ยังไม่รู้จักเลย ยัง แยกแยะไม่ออกเลย อะไรเงี้ย ก็เป็นเรื่องตลกที่เล่ากันถึงทุกวันนี้ค่ะ ก็ยังยิ้มกันได้จนถึงทุกวันนี้ เงี้ย เออ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ เออ <chuckles> ค่ะ เออ ๆ ค่ะ เออ ๆ ๆ ค่ะ เออ เออ ค เออ ๆ อืม เออ นะ ค่ะ <chuckles> ค่ะ อ๋อ เออ น่ารักมากเลย ที่แบบ เออ
ใช่ไหม มันก็เป็น เออ ความทรงจำเราน่าจะคล้าย ๆ กัน คือมัน เนาะ ช่วงอยู่กับคุณปู่คุณย่าเนาะ มันเป็นอะไรที่มีความสุขมาก ๆ เลยเนาะคะ
ค่ะ ใช่ ใช่ ๆ พี่ ก็ ก็มันรู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่บ้าน ๆ อะพี่ ไม่ได้แบบหวือหวา แต่ว่ามัน มันหายากมากสมัย นี้ เพราะ ว่า
เออ ๆ ค่ะ ใช่ ใช่ ๆ แล้ว ค่ะ เหมือนเราจะ ห โหย โหยหาแล้ว เออ ใช่ ใช่ ๆ แล้วก็ธรรมชาติแบบเนี้ยมันหาไม่ค่อยได้แล้วอะ เนาะ ถ้าเราไม่เข้าไปเที่ยวอุทยาน อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะไม่เจอแล้วอะ
หนึ่ง มันไม่มีใครพาเราทำ อะไรแบบนี้แล้วอะค่ะ อืม ใช่ ใช่ ค่ะ
อืม แล้วเหมือนทางนี้ก็ ถ้าป่าที่บ้าน อื่น ก็กลายเป็น ตอนนี้มันกลายเป็น เอ่อ สวนยางพารา สวนผล ไม้ หมดแล้วค่ะ
ใช่พี่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ มันไม่ได้ไปเที่ยวสวนสัตว์หรือว่า